Ờ, mình nghĩ là một khi đã thích ấy, thì ờ, một khi đã yêu, yêu cả đường đi mà bạn. Cho nên là <laughs> à, cho nên là cái gì của anh ấy mình cũng thích. Ờ, s cái cái style âm nhạc, tức là cái phong cách âm nhạc của của của anh Long thì vốn được nổi tiếng là một cái style nó cũng khá là đặc biệt rồi. Ờ, tức là style âm nhạc thì nó không đi theo bất kỳ một c một cái quy chuẩn nào cả. Người ta cứ nghĩ là Rap là phải thế nọ thế kia, đúng không? Bởi vì là main rapper mà. Nhưng mà, ngoài ra thì những bài nhạc của anh Long thì nó cũng có cả vocal nữa. Cho nên là đó, ờ, cái, ờ, phong cách âm nhạc là một điều kiểu, nó khiến mình gắn bó lâu dài với cả anh Long. Xong rồi đến cái thứ hai đó chính là cái phong cách, a, ăn mặc đi chẳng hạn, cũng là một sự phá cách. Và, ờ, cái mà anh Long ảnh hưởng tới mình đó chính là những cái bộ tóc mà nhiều màu sắc <chuckles> nhiều màu sắc mà toàn những cái màu nổi trội các kiểu, thế là mình cũng bắt chước rồi mình đi nhuộm đầu theo. Tức là có một x ảnh định đến mình luôn đấy.
<laughs> Ừm hừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> Ô, thế á? Thế không biết là ngoài nhuộm tóc ra thì có những cái ảnh hưởng nào tới bạn nữa không? Mình cảm thấy là nhuộm tóc theo cũng là một cái quyết định, gọi là, khá là táo bạo đấy, đúng không? Tại vì là, ờ, mấy kiểu đầu của anh ấy toàn kiểu xanh, đỏ, tím, vàng rồi sẽ phải tẩy tóc rất là nhiều, đúng không?
Ừ. <chuckles> Ừ. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Chính xác. Ờ, cái việc mà hồi đầu tiên mình đi nhuộm tóc mình cũng kiểu mình nghĩ, ừ, đẹp đấy chứ. Đẹp, thế là mình làm thôi nhưng mà mình không nghĩ ra được rằng là, ờ, đằng sau những cái bộ tách tóc xanh, đỏ, tím, vàng đấy là người nghệ sĩ người ta sẽ phải chăm sóc rất là nhiều. Còn riêng mình như thế này mình đâu phải nghệ sĩ đâu, thì, ờ, cái việc mà mình tẩy tóc xong, xong rồi tóc hỏng này các kiểu, rồi phải, ờ, bỏ ra rất là nhiều tiền để chăm sóc bộ tóc đấy ấy, là tự dưng lại mình cũng khiến mình suy nghĩ suy nghĩ xem là, ừ, sao mà người ta lại có thể chịu được cái bộ tóc mà, kiểu, khô xơ, chẻ ngọn kiểu như thế trong một thời gian dài ấy. Nhưng mà hóa ra là, ừ, nghệ sĩ họ có những cái đặc quyền khác. <laughs>
Ừm, thật ra là ừ. <laughs> Ừ, người ta cũng phải chăm sóc lắm, đúng không? Người ta có phải là đi làm về xong là, kiểu như là, gội đầu rồi rất là chăm sóc một cách rất là bình thường như dân thường đâu, đúng không? Người ta cũng phải ra sờ ba các thứ này kia. <laughs> Vẻ đẹp nào cũng cần sự hy sinh đấy. <laughs>
Ừ. Đúng rồi. <laughs>

Đúng rồi! Sao mà hiểu được! Ừm, người ta không không đam mê, người ta không hiểu được đâu. <laughs>
<laughs> Ờ. <laughs> Ừ, người ta hay nói chơi trêu ấy: "Tòa không chơi, tòa không biết đâu!" <laughs>
Trời, đúng rồi, chính câu đấy đấy!
Ừ, thì không biết là ngoài ra thì bạn có đi concert của anh Long không? Mình cảm thấy là cái này khéo lại còn tốn tiền hơn ấy, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi. Concert thì, ờm, ờ, thời xưa là cái thời nói chung là thời xưa là thời mình đu idol nhất thì mình không có cơ hội được đi concert, cho nên là đấy trở thành một cái tâm niệm của mình đến khi mà mình lớn lên rồi đi làm các thứ ấy. Thì cũng rất là trộm vía là năm nay này, anh Long phải về đến hình như là cũng phải 2 lần, tại vì mình nhớ là mình đi được 2 buổi concert ừ, đấy. <laughs> Ừ, ờ, gần đây thì, ờ, coi như là đi làm có tiền rồi thì bây giờ mình bắt đầu, ôi, thoải mái! Bây giờ đu concert là không sợ bố mẹ dị nghị nữa rồi, bởi vì đây là tiền của mình. Nhưng mà nói thật nha, cái việc mà ừ, nó tốn! Có nha, nó tốn lắm! Ờ, cái câu chuyện đầu tiên là câu chuyện mua vé, đúng không? Mà vé thì biết rồi, mình mình là đương nhiên là mình không có tiền thì mình làm gì dám mua mấy cái vé, kiểu, ờ, super, ờ, nó gọi là ai phôn bờ rồ mắc đâu, đúng không? Mình chỉ gọi là mua vé tầm trung, bình bình thôi! Rồi, gọi là, đến đấy để được tận hưởng trong bầu không khí của à, trong bầu không khí có hơi thở của anh Long này <laughs> Đúng rồi. Xong rồi ngoài ra còn mua những cái, kiểu, light stick này, rồi, à, áo. Áo thì là cái fandom của bọn mình là, kiểu, bọn nó ờ, mọi người là rủ nhau in áo. Nói chung cái fandom đấy từ hời mình cấp hai rồi thì đến bây giờ cũng toàn người, ờ, gia đình rồi đi hả đi làm hết rồi ấy, thế là người ta cũng có tiền, người ta cũng xởi lởi này, và dễ dàng trong mấy câu chuyện đấy lắm! Thì mình thấy mọi người ừ, ai cũng in áo các thứ, thế là mình cũng cũng cũng! <laughs>
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi đấy, mình thấy là <laughs> mình thấy là về kha khá đấy, đúng không? <laughs> Ồ, nhưng mà không biết nó ừ, nó có khiến bạn cháy ví không? Ừm, đúng rồi đấy. <giggles> <giggles> <giggles> Được tham gia là tốt rồi, đúng không? <laughs> Ừm. <sniffs> Ừm. Ồ. <laughs> In theo. <laughs> Sao mà mình lại lạc loài được, đúng không? <laughs>
Đúng rồi, tại vì là ở trong một cái tập thể ấy, cái câu chuyện mà, ờ, ừm, ở trong một cái fandom như thế, thấy ai cũng làm những cái việc đấy, xong rồi tự dưng nó lại tòi ra một cái đứa nó nó không làm theo ấy. Như hồi xưa nha, ờ, mình nhớ cái thời mình mới tham gia fandom ấy, là cả tất cả mọi người là đều có, tức là, tham gia một cái event, gọi là, event của của cái fandom đấy thôi. Là làm những cái video, edit edit video ấy. Ờ, xong rồi là gửi lên. Nhưng mà xong rồi có những cái đứa là nó nó kêu là: "Tôi không biết làm thì tôi sẽ không tham gia." Thế là, kiểu, bị quây vào, xong rồi bị nói: "Mày chắc chắn là giả danh, giả danh fan anh Long để vào thế nọ, thế kia, đúng không?" Thế là hồi đấy, ừ, làm cho mình bị ấ bị bị ấn tượng đến bây giờ ấy! Mình cũng không dám là lạc loài trong một tập thể như vậy!
Ừm. Ừm. <laughs>